Ты знаешь, я поймал себя на мысли, что, э, вот в той череде всевозможных вещей, которые происходят у меня в течение всего рабочего дня, ну, и, потом, и вечером, в принципе, вот, у меня, как будто бы, м, какой-то постоянный экшен, нон-стоп. У меня и работа, у меня, и, когда, там, и учёба происходит, и, одновременно, у меня ещё и хобби: я, там, пишу постоянно. И, в моём писательском ремесле мне бывает такое, что я очень много эмоций каких-то пытаюсь, э, пережить через себя, чтобы понимать, как мой персонаж в той или иной ситуации будет, да, взаимодействовать с окружающим миром и с другими персонажами. И, вот эта вся, вот эта вот история, она влияет на то, что я очень сильно возбуждён в этот м момент, у меня, э, нервная система возбуждена, и, может быть, ты мне подскажешь какие-то способы, как-то её успокаивать. Потому что, это очень сильно влияет и на моё, в принципе, состояние, э, моей, моего, м, э, моего мозга, да, и меня самого, и тяжело засыпать в этот момент. То есть, бывает такое, что я ложусь, даже если я, там, э, знаешь, г говорят, там, м, н н не смотрите телефон, там, в течение ка с какого-то времени перед сном. Вот, я его не смотрю, закрываю глаза- ни фига не помогает, всё равно я, м, чё-то, там, какие-то у меня нервы, мысли, и ворочаюсь. Да, да, ворочаюсь, как медведь в берлоге, поэтому, может быть, ты мне что-то подскажешь, или, по крайней мере, посочувствуешь мне, тоже будет здорово.
Мгм. Мгм. Ого. Да, да. Мгм. Мгм. Да. Блуждание. Мгм. Мгм. Мгм. Ну да, я, конечно, понимаю тебя, потому что когда вот такой вот, как говорится, забег, да, постоянный, потому что ты всё хочешь успеть, и денег заработать, и хобби, и п жить полноценной жизнью. То есть много задач действительно ты се поставил, и, м, достаточно высокая планка. Естественно, у тебя, конечно, есть такая тревога, что ты где-то будешь там что-то упустишь или будешь не соответствовать чему-то. И все эти мысли у тя блуждают в голове. Такая так называемая мысленная жвачка. Знаешь, есть такой даже термин.
Да, всё так. Мгм.
Ну что ж, давай, может быть, с тобой как-то разбираться с этим. А подскажи, вот вечером как-то ты показываешь своему организму, что, собственно, уже пора выключаться? Может быть, у тебя есть какая-то рутина, а, вот тёплая ванна, например, может т быть, вот, с каким-нибудь там соль, знаешь, такая есть соль с травами.
Давай. Ого, слушай, э, это очень интересный момент. Нет, вот ничего такого не делаю. Э, н я, как правило, залетаю в душ, э, 5 минут, и всё, я чист и свеж, как говорится. Ну, как свеж, относительно, э, насколько это б возможно быть свежим после дня вот такой вот, э, работы. Но чтобы ванну принять, да ещё и с солью, нет, как-то мне это в голову не приходило. У меня обычно жена и, э, любит такие вещи делать, а я как-то нет. Ну, то не то чтобы я не люблю, я даже и не пробовал.
<chuckles> <chuckles> Ну вот, ты знаешь, спроси у жены, почему она это делает? Наверняка она тоже напряжена, наверняка у неё тоже очень много дел различных, потому что у женщины вообще многозадачные с создания, и, скорее всего, она тебе расскажет, и даже покажет, и есть различные соли, такие бомбочки для ванн с разными запахами. Если ты, м, можешь какой-то выбрать аромат, который
Это правда. Да-да-да, мгм.
Тебе больше всего нравится. Ну, кто-то любит лаванду, кто-то, может быть, эвкалипт, кто-то ещё что-то. Цитрусовые. Цитрусы возбуждают, лучше их перед сном не, н не делать.
Я цитрусовые люблю. Или хвойные.
Вот хвойные, да, например. Если у тебя будет какой-нибудь триггерный аромат такой, да, и вот ты сделаешь таких 10 ванн, например, ты уже будешь знать, а, о что этот запах у тебя будет ассоциироваться с каким-то отходом ко сну, например, да.
Мгм. Слушай, интересно. Мгм.
Мгм. Также ещё, знаешь, очень полезно было бы, э, глицинат магния принимать перед сном.
Ага, тоже успокаивает.
Э, вот, да, он успокаивает, и н только его нужно на регулярной основе. Но ты знаешь, э, ты просто, э, это это би биодобавка, конечно же, но ты можешь, конечно же, проконсультироваться с врачом, эм, по поводу дозировок, э, э, ну, будет неплохо, конечно же. Мгм. Э, ещё, э, вот что у тебя с прогулками, кстати?
Мгм. Ну, я понял. А ни не то чтобы они у меня есть. Ну, то есть у меня работа, когда я работаю, я на улице нахожусь в этот момент, но это нельзя назвать прогулкой, потому что я скорее как загнанная лошадь ношусь везде и всюду, и, э, когда ты говоришь "прогулка", всё-таки это, наверно, это не совсем прогулка, это как бы совсем другое. А если ты имеешь в виду какое-то спокойное времяпровождение на улице, там прогуляться куда-то ещё, я уже забыл, когда я это делал последний раз, если честно.
Мгм. Мгм. <chuckles> Да. Ну да, я понимаю, у тя такой график, такая рутина. А если вот смотри, ты говорил, что ты там, а <grunts> вот ты телефон смотришь перед сном?
Э, стараюсь наоборот не смотреть. То есть вот сейчас вот сейчас, да, то есть мне настолько я уже понял, что мне нужен, важен сон и важно высыпаться, что я, да, я раньше всегда смотрел, и это невозможно. Я думал, что без него я не м не смогу, но в последнее время я всё, я се з прям вот запретил, бук буквально запретил, я его даже стал убирать а, в шкаф специально, э, ф <grunts> к э что и то есть э чтобы мне его достать, мне нужно встать с кровати, дойти до шкафа, открыть, в общем, к с сделать целую какую-то, да, цел целый рит ну, как сказать, э про процесс целый, да. <sniffs> Да-да-да, усилия, и поэтому, да, мне просто иногда просто лениво встать, потому что я уже пригрелся, мне уже хорошо в под одеялком и как бы да. Мгм.
Не смотреть. Мгм. Мгм. Мгм. Ух ты! Передать усилия, да, приложить. Мгм. Да. Классно. Слушай, и так вот ты будильник поставил, и там утром пойдёшь забирать будильник, да?
Абсолютно. То есть я его всё равно услышу и пойду, да, всё равно ж вставать, да.
Слушай, хорошая такая тактика, супер просто. Ну, слушай, а, всё-таки, ты знаешь, если бы ты пошел гулять перед сном. Хотя бы минут на 20, это тоже очень хорошо, разгрузило бы голову.
Мгм.
И знаешь, когда ты пойдешь гулять, может быть уже будет темно, но всё равно ты можешь обращать внимание, там, на Луну, на какие-то звуки птиц, может быть, какие-то шелест там деревьев или там шорох снега, <chuckles> и вот на какие-то такие вещи. Знаешь, вот замеч Да, замечать вот какие-то, э, вот ты же целый день был в бегах, да? А тут вдруг ты
Что-то природное. Ну, полдня как минимум, да, 2 половину просидел за компьютером, да.
Да. Да, а, ит а, в тут вдруг ты сменил обстановку и пошел, и запахи новые, звуки, э, свежий воздух, ветерок. Э, то есть это всё тоже очень классно, эм, влияет на сон. Я вот тебе рассказываю, уже сама зеваю. <chuckles>
Мгм. Слушай, это я очень интересно момент, потому что, действительно, у нас, е вот где мы живём, у нашего комплекса, через дорогу есть парк, парковая зона, и мои, э, жена с ребёнком частенько туда ходят, и они меня тоже приглашали. Они говорили: "Пойдём, походим, э, по травке, там всё в траве и так далее". Особенно это актуально летом, потому что очень приятно босыми ногами ходить. И ты знаешь, я вспоминаю, а, момент, вот я просто как-то вот оно у меня из головы вылетело, а ты сейчас вот ска стала говорить про природу и про её какое-то вот единение с ней, какое-то понимание этой природы. И я вспомнил момент, который у меня был, когда мы летом, а, пошли, и вот уже стемнело, и да, уже, в принципе, уже после этого уже можно было ложиться спать, и моя жена сказала: "Давай босиком ходить по траве". И вот я снял обувь и начал ходить по травке, э, босиком, и это было абсолютное ощущение какого-то вот этот ковёр зелёный, она такая ещё жестковатая, и прям я ощущал, не просто проминал, я прям ощущал, и у меня вот это вот, э, было состояние какого-то такого, м, действительно единения, то есть мне прям хотелось вот ходить, знаешь, как будто бы как будто бы я втирал в свои ноги, э, вот это вот ощущение, э, природы, да, этой травы, вот этого вот вот зелени, вот этого запаха. Это было классно. И, да, я, кстати, э, высыпался гораздо лучше. То есть, й я просто после такой прогулки ложился, и меня, мне кажется, вырубало, ну, буквально, там за несколько минут.
Отлично, мгм. О, супер. Да. Мгм. А! Классно. Мгм. Да, ты знаешь, ты сделал очень хорошую такую тактику, пошёл, э З есть такая даже сообщество, Barefoot называются, они ходят босиком, и они даже делают пикники такие, вот, э, заземляются с землёй. И если тебе это помогло, действительно, ты можешь пойти в парк, если там, конечно, безопасно ходить и там нету собачьих слиз и если нету собачьих ка следов, то ты вполне можешь походить по траве. Отлично, т что ты вспомнил. И, ты знаешь, вот смесь таких тактик, в принципе, ну, она должна тебе помочь. Это лучше, чем ничего.
Мгм. Там безопасно. Мгм. Слушай Да, однозначно, мне очень понравилось вот эти вот советы, которые ты мне дав даёшь. Отдельно, конечно, про парк, тем более что он рядом, э э грех не пойти. Вот. И, конечно, вот эта история про ванную с б бомбочками, с этими разными, сам с хвоей, например. Ой, я обязательно это попробую, потому что и у жены спрошу. Тем более, есть человек, который может мне конкретно про это всё рассказать, потому что уж она точно в этом разбирается, м. Я тебя за благово я тебя прям благодарю за эти советы, а, прям нужные и, мне кажется, очень-очень, м вот прям актуальны для меня именно сейчас. Спасибо.
Да. Да да. Пожалуйста. Обращайся!